¿Sabes? Últimamente he querido hablar con mis jefes, ya que, pues, cuando yo entré a la empresa, me habían prometido que, después de 3 meses de capacitación y de de mostrar mi valía, me iban a realizar un ajuste. Y la verdad es que ya llevo, pues, creo que aproximadamente ya 8 meses en la en la empresa, y en ningún momento han tenido como que esta iniciativa para decirme que ya me van a apoyar con lo del aumento, o este ajuste salarial. Y, en cambio, pues, la verdad es que mi mi carga laboral ha sido casi, casi triplicada de cuando ingresé al el momento en el que me encuentro ahorita.
¿Has bueno, has vuelto a hablar con tus jefes sobre esta situación de tu aumento de sueldo, o lo has discutido con tus compañeros de cuánto tiempo les tomó a ellos alcanzar un aumento o un reconocimiento?
Bueno, en el caso de con mis jefes, eh, si no recuerdo mal, la última vez que tocamos ese tema fue hace como 2 meses, y, pues, ellos quedaron bastante cordiales en que ya iban a revisar la situación y que y que me iban a dar la respuesta en ese momento me dijeron que en 15 días, pero, pues, no quería verme quizá desesperado, o o o quizá como alguien muy insistente, y les quise dar más tiempo. Pero, pues, no, la verdad es que ya no me volvieron a dar respuesta y y, sin embargo, ya de lo que yo estaba realizando en mi en mi trabajo con con la empresa, este, me han cargado la mano también de capacitar al al personal nuevo. Entonces, pues, creo que, mm, eh, qu nomás lo pusieron en saco roto y no no no le dieron la importancia de que deberían. Y con mis compañeros, este, pues, ellos me han dicho que que sí de repente tardan, pero que sí han tenido la la oportunidad de que les den los aumentos, este, cuando se acordó durante el el inicio. Pero no sé si conmigo suceda algo distinto o o algo por el estilo, porque también he pedido esta retroalimentación de parte de mis jefes, pero siempre me han dicho que, bueno, que que es voy bien, o que estoy trabajando correctamente.
Justamente te iba a preguntar, ¿cuánto llevas trabajando en la empresa?
A día de hoy, ya, eh, ya 8 meses, en un puesto como monitorista. Estoy ahí, este pues yo soy el encargado en mi puesto como tal de de estar validando el funcionamiento de de los dispositivos de diversos clientes y a su vez, este, pues tener el contacto con el cliente final y con los proveedores para poder triangular la información y que los proyectos, este o las o los actividades, las incidencias que sucedan, este, pues trabajen en en, eh, de manera acorde a lo que se ha planificado, con costos, con tiempos de trabajo y todo esto. Entonces, pues cuando yo inicié, eh, me dieron solamente un proyecto para yo poderme desarrollar y y adaptarme bien al ritmo de trabajo que había en la empresa, pero a día de hoy, sí, no estoy mal, creo que ya tengo aproximadamente 15 proyectos a mi cargo, más ahora sí que la capacitación que te mencioné anteriormente de los compañeros nuevos. Y en ningún momento, dentro de estos encargos que me han hecho mis jefes, me han comentado algo acerca de mi aumento.
Y ya Bueno, me dijiste que comentaste pediste una retroalimentación a tu supervisor o a tus jefes, pero ¿le has comentado directamente a tu supervisor, a tu jefe?: "Oye, me ofrecieron que me iban a subir el sueldo en 3 meses, y ya voy para 8, y no veo como que se me haga un aumento, pero la carga de trabajo sí ha sido progresiva" Como que, ¿sí has comentado esto directamente? O quizás, no directamente, pero, mm, indiscretamente de: "Ja ja, ¿y cuándo un aumento de sueldo?". O de cierta manera, hacer más Menos tensa la situación, al comentar dicha situación?
Pues, he tan he tratado de tener las oportunidades cuando hay estas reuniones fuera de la oficina, en las que, pues, existe esta convivencia un poquito más, fraterna con tanto con el jefe, como con con los demás compañeros. Y pues, sí he tratado de como te menciono, de de hablarles de este tema, pero lo evaden rápidamente. Y cuando lo trato de hablar con seriedad en la oficina, pues, sí me dan la atención que que debería, pero creo que no más queda en eso. No sé si lo puedo explicar bien. Es como si, eh, en ese momento sí me prestan atención, pero después ya pierden el interés en darle solución a a mi solicitud. Entonces, este Pues la verdad es que yo he considerado, muy seriamente, o, escalarlo con el jefe de mi jefe, o o ya definitivamente, pues empezar a buscar en otro lado. Porque aunque realmente me gusta muchísimo lo que hago, no me gusta la manera en la que me están tratando dentro de la empresa. Con con la poca atención que he tenido cuando, pues, a lo que yo he percibido, he dado una respuesta positiva a lo que me solicitan.
Sí, totalmente. Es esta falta de empatía, o precisamente de que te estás solicitando algo de la mejor manera, y no están tomando acción a tu caso. Yo recomendaría, que sí, antes de tomar la decisión, que lo hablaras directamente con tu jefe, que lo escalaras, pero ya de manera formal para ver qué está pasando con tu aumento. Porque si no, sí van a seguir como con la vista como con la vista gorda, y darse como por sentado ciertas cosas. Como que tal vez, en su mente es como, de que: "Ah, pues ya trabaja así bien, y ya tiene como, muchas proyectos a su carga. Ah, y pues pide el mismo sueldo. Creo que pues está bien". Pero tú no te sientes conforme con ello. Eh, estoy de acuerdo de que, primero lo escales, y después cheques otras opciones, porque como dices, te gusta el trabajo y, pues es Tienes todo por ganar y nada por perder. Como que le digo, y ya si me aumentan, pues, sigo trabajando en lo que me gusta, y ya me aumentaron el sueldo. O, sí voy buscando otra opción, que también sea acorde. Porque me imagino que ya con todos los proyectos que tienes a tu cargo, tienes mucha experiencia. También con la capacitación del nuevo personal, tienes suficiente experiencia para buscar uno nuevo.
Ya sí, pues la verdad es que, pues, creo que, como bien mencionas, con respecto a esta parte de de lo que he aprendido, gracias tanto a lo de mi puesto como tal, como al momento de capacitar a mis compañeros nuevos, sí sí me siento un poquito más libre y con mucha soltura para para realizar estas actividades, si no es en la empresa en la que me encuentro ahora, en otra. Aunque sí lo la las beneficios que tengo en cuanto a, no sé, los tiempos y, pues, los compañeros, la verdad es que ya me <chuckles> me encariñé bastante de mis compañeros y, pues, no sé, no no me sentiría a gusto que de repente, pues, ya no tuviera como esta convivencia con los que algunos ya considero amigos. Y, pues, con lo que me mencionas también de de escalarlo, y yo creo que sí lo voy a hacer, porque ya me cansé de estar ahora sí que, pues, podríamos decir que rogándole a mis jefes directos.
¿Migajeando por algo que mereces?
Sí, correcto, ¿no?, que es de esta parte que quiero pues, me quiero quedar en la empresa, pero mis jefes parecieran que no no no lo ven de esa manera, o no quieren que yo lo haga. Entonces, pues, sí voy a hablar directamente ya con con el siguiente jefe para para ver qué puedo solucionar, ya que, pues, no no he visto nada de respuesta y, la verdad, eh, ya estoy bastante estresado y molesto. Más que nada, creo que es, más que estresado, me siento bastante molesto porque no le han dado la seriedad a mi trabajo ni a mi persona. Cuando yo, pues, he tratado de dejar todas las cosas en orden, he tomado tiempo de mi vida personal para poder solucionar trabajos que, que quizá podría haber hecho al día siguiente. Pero, pues, igual, por la personalidad que tengo, am, prefería ya tenerlo todo listo y en orden. Entonces, creo que, que sí voy a poner como que todas estas cartas sobre la mesa para ver qué dice el pues, el siguiente jefe que que es el gerente.
Sí, totalmente, te digo, tienes todo por ganar y nada por perder. Bueno, sí se siente incómodo como que empezar de nuevo, más porque ya te encariñaste con tus compañeros, y ya tienes como que esa confianza, como que el trabajo se hace menos pesado cuando tienes, am, amigos, colegas que que ya entablaste una relación ya con ellos, se hace menos como volver a ir a la escuela. Obviamente con las presiones del trabajo y todo eso, pero también velo desde el lado de tu crecimiento laboral, como que, ¿tú te ves, eh, en ese trabajo por más tiempo, como otros 5 o 10 años?
Pues, eh, por lo las actividades que se realizan y el ritmo de trabajo, pues, sí me gustaría verme más tiempo, quizá no en el mismo puesto, la verdad es que, pues, mi deseo siempre va a ser de de tener este crecimiento y poder conseguir un mejor puesto que que me permita ganar más, y y, pues, quizá en algún punto hasta poder trabajar de manera más relajada, este, apoyando simplemente con esta parte de las coordinaciones. Pero, bueno, ya siendo un poquito más concreto, la verdad es que sí, sí me veo, am, pues, un por durante mucho tiempo en esta empresa, por todo lo que he podido ver, que me ha pro me ha permitido hacer, este, a día de hoy. Simplemente creo que lo único que no me gusta en este momento de mi trabajo son mis jefes, que no me han querido dar la atención y el respeto que yo sí les he dado desde el día 1.
Sí, totalmente, eh, pero velo desde tu lado de crecimiento personal. Sí te gusta donde estás, pero puedes estar mejor y precisamente no vas a estar siempre en tu mismo puesto. Algunos de tus amigos se pueden ir a lo largo de los años y no significa que vas a dejar de verlos, también se pueden acordar para verse después de del trabajo en fin de semana. Pero piensa también en tu progreso laboral, ¿no? Tú necesitas estar mejor, que seas recompensado adecuadamente por las actividades que haces, que sí ya haces muchas actividades, y ganar un sueldo acorde a eso. Y que más más que nada que te tomen el respeto que te mereces, ¿no?, porque siento que pasar, eh, tu situación de, de largo es como que no darte ese reconocimiento por todo lo que haces, ¿no?, como que conformarte a a nada más esto, nada más encasillarte en eso, en algo que no quieres que es estar en el mismo puesto. Ve por tu crecimiento laboral, solo te te puedo recomendar que cheques lo que es mejor para ti, tanto financiera como mentalmente, para que puedas, ah, mantenerte feliz y estable en un trabajo que vas a desarrollar, me imagino que demasiado tiempo, por el hecho de que me dijiste que te gusta. Y estés tranquilo, estés tranquilo.
Sí, por supuesto. Sí, pues. Sí, yo creo que sí, este, pues, como mencionas, ¿no? Pues, eh, la idea, pues, sí es quedarme mucho tiempo y, pues, buscar las mejores opciones para yo también, pues, seguir trabajando en algo que me gusta y que también, pues, me haga feliz. Pero yo creo que, entonces, sí voy a hablar directamente con con el gerente para poder solucionar este tema y, dependiendo de las respuestas y y la manera en la que lo manejen, voy a voy a decidir mi futuro a largo o co quizá a corto plazo. Te agradezco mucho por por el consejo y por por todo lo que me dijiste, porque sí me ayudaste a a d a querer dar ese paso y, pues, ahora sí que pelear por algo que creo que merezco.
Sí, claro, por supuesto, eh, un placer. Que tengas una bonita tarde.
Igualmente, bonita tarde. Muchas gracias por todo.